Mhm.
Man sagt ja auch, Katzen beschützen dich vor den Dämonen und so, ne? Ähm, aber ich ich kann verstehen also, zum Beispiel ich wohne ja alleine, ne, und viele sagen zu mir immer „Boah, fühlst dich nicht einsam, wenn du so tagelang alleine bist zu Hause?“ Ich sage: „Ne ich habe 'ne Katze.“ Und und Menschen ohne Katze verstehen das nicht, ne? Aber ich unterhalte mich mit dem. Ich ich meckere mit dem, ich quatsche mit dem. Ich sage: „Was willst du, kleines Arschloch?“ ne? Also, <chuckles> ich beleidige ihn immer, dann ärgere ich ihn manchmal.
Genau, richtig. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ja, eben. Ne. Ja, na klar. Ja, ja. Mhm, genau. <laughs> Mhm. Ja.
Und, äh
Ja, das ist das ist also, n ne, das ist ja eigentl also, für mich ist es immer e ganz klar 'n Familienmitglied und ne o okay, es ist 'ne Katze, es ist kein Kind, klar, da ist natürlich auch noch mal ein Unterschied, aber es ist trotzdem, ei ja, ist ja, richtig, richtig, und ne, ob's jetzt 'ne Katze, Hund oder irgend 'n anderes Tier ähm, und ich meine, da ist ja auch gibt's auch ein Grund, warum auch ne, es werden ja sogar da gibt's 'ne Farm hier, äh, in New Jersey, da haben die, äh, Ziegen, die zur Heilung nur da sind. Die machen also richtig Heilarbeit auch mit Menschen, also autistischen Menschen vor allen Dingen. Das ist total irre. Also, Kühe
Ja. Ja. Wie ein Kind ne? Das ist wie ein Kind. Mhm. Ja. Tiere sind super,, ja.
Bullen, alles Mögliche, also ne, Esel sowieso, ne? Ja, und dann die Pferde, ne? Also das mit dem Pulling, ich hatte das vorher noch nie so gesehen, das ist total irre. Also, Wahnsinn, was da ne aber die spüren das halt alles auch, ne? Das ist ja, ja. Mhm.
Ja. <snorts> Ja. Mhm. Die spüren alles. Also, Maui ist mir gestern nicht mehr von der Seite gewichen, gestern Abend, als wir im Bett lagen.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
Ja.
Hat mir ging mir natürlich aufn Sack, weil ich wollte Fernsehen gucken. Aber wie gesagt, das hat nicht so ganz funktioniert.
Ne, jetzt nicht mehr, aber ne, der sorgt sich ja dann auch, ist doch klar, ne? Ach Mensch, der Maui. Ja, ne, es ist schon echt also, das sind also, ich vermisse es wirklich sehr und ich hoffe zukünftig, ähm, ne, dass es dass sich das ändert. Ja. Ja.
Ja, ja. Ja. Das glaube ich dir. Bestimmt hundertprozentig ganz bald. Ganz, ganz bald. Also, ich könnte es mir jetzt auch ohne Tier nicht mehr vorstellen. Also, schon wieder ohne Tier zu sein
Ne, ne, ja. Es ist Ja. <sighs> Mhm. Ne, es ist schon es ist es macht schon 'n Riesenunterschied auch. Das ist ich glaube, hat viele gerettet während Corona.
aber wer weiß, ne? Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Definitiv. Gesellschaft halt einfach, ne? Danke dir.
Mhm. Ja. Danke dir. Ja.